Fíjate que hoy vengo contigo en búsqueda de de una recomendación, de de desahogarme, de un consejo que me puedas dar, porque traigo un problemita. Identifiqué lo bueno que ya lo identifiqué. Pero es que se nos está yendo a mi novia y a mí y hablo en plural, porque llevamos como que la economía juntos, y estamos en esta etapa de de que estamos trabajando, y estamos uniendo la economía de ambos, eh, y se nos está yendo el dinero en unos gastos que al principio es gasto hormiga, y después ya ya es una colmena de de 500 hormigas. Y y creo que si hago una tablita en Excel con un comparativo, mira, me va a dar un infarto o mínimo diabetes tipo 2, porque ahí me voy a dar cuenta que gastamos mucho. Y es que mira, te pongo en contexto: tiene poco que me independicé. Todavía no vivimos juntos al 100%, de vez en cuando, tiene que ir a hacer paradas técnicas a su casa, pero ya más que otra cosa, ya vivimos juntos. Entonces, en este vivir, de que amueblamos el departamento, lo ponemos bonito a nuestro gusto, que se vienen fechas de descuentos como Black Friday, fechas decembrinas. Y en general, pues siempre que que que encontramos algo, una oferta, o o algo bonito en internet, pues tenemos este pensamiento de: "Ay, pues sí, vale la pena. La oferta está buena", o "sí nos lo merecemos". O: "Mira, es que se van a acabar, y está bien bonito. Sí combina aquí con el departamento". Y y entre cositas así, y cositas así, ya tenemos una una alacena llena de vajilla como si tuviéramos 30 personas en casa. Somos 2, a lo mucho 3, a veces. Y creo que hay varias cosas en las que podemos tener un poquito más de control, para tener, pues, un ahorro, o llevar la economía mejor, creo que todo es un balance. Así que, ¿cómo me podrías ayudar? Porque yo no tengo ni idea.
Okey. Ujú. <chuckles> Okey. <chuckles> Okey. Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> Okey. Ujú. Okey. Eh, primero que nada, me gustaría agradecerte por compartirme esta situación. Y bueno, espero que que con esta conversación, pues, puedas llevarte algo positivo, eh, y y pues, que te sirva, ¿no?, para atravesar este problema. Me parece muy muy destacable, que que, pues, trabajen en equipo tu novia y tú, y que, eh, pues, junten su economía, y como que ambos, eh, vayan trabajando en conjunto. Em, solamente, creo que es un una cuestión de, eh, ajustar algunos detalles para que esto, pues, siga funcionando, ¿no? Eh, solamente me gustaría hacer un par de preguntas, para tener un poco más de de contexto. Eh, no sé, quizá, eh, ¿tienen como que algún presupuesto establecido para gastar en, eh, pues, en estas cositas extras, gusto, o algo así? No sé, de que tengan bien claro cuáles son como que sus gastos fijos, eh, cuánto les sobra, y y y así. ¿O o simplemente como que fluyen?
Claro. Eh, mira, recientemente los 2 encontramos un trabajo de medio tiempo, entonces, como que este trabajo lo hemos, este, como que agarrado para ser la primera vez que estamos juntando la economía, o sea, ya siempre lo hacíamos, pero como con una versión más estra estructurada, un poquito más como que, eh, profesional, si se puede decir, eh, como con un poquito más con orden, eh, entonces esto es nuevo, apenas nos estamos ajustando, y precisamente por eso quiero que que desde ahorita tengamos que muy bien en claro lo que queremos destinar para ahorros, lo que queremos para gastos, nos encanta salir juntos y compartir juntos y tener citas, y y así, entonces, pues también es sano tener un un, este, un presupuesto para eso, pero justo creo que en las compras en línea y eso no tenemos presupuesto, simplemente es como con que tenga la aprobación de los 2, ya pasó, check, entonces, en este caso me gustaría, no sé si asignar un presupuesto, no sé cómo, igual y y sacando como que lo más esencial, o lo más, eh, que no es negociable podría ser, eh, también no quiero caer en el: "Como tengo de presupuesto" pero, por así decir, eh, $50 dólares, para gastar en en gustos de compras en línea o cosas así, no tiene por qué gastarse los $50 dólares si no encontramos nada, ¿me entiendes? Entonces, no sé cómo manejar ese aspecto porque es muy esporádico, a veces encontramos una oferta, a veces no, a veces, eh, no necesariamente tiene una oferta, sino que es como que que que algo que le gusta, eh, en la ropa como que sí considero que que en su mayoría sí es algo que no es desperdiciado, o sea, sí somos de usar la ropa. Bueno, a veces mi novia, yo le encuentro una que otra prenda con etiqueta y es cuando digo: "Mm, no sé qué tanto se aprovecha", pero
Ujú. Ujú. Ujú. Okey, okey. <chuckles>
Pero en en general sí sí sí sí usamos toda la ropa. Es más como que cosas, ¿sabes?, es más como que, accesorios, trastes, de que gustitos así. Entonces, no sé. O sea, te digo, no sé si asignarle un presupuesto o más que un presupuesto, un límite o o algo así.
Okey, eh, entiendo perfecto. Ma más que nada, como creo que lo que buscas es como, encontrar un equilibrio en el que, pues, sigan teniendo su manteniendo sus gastos fijos, sigan pudiendo salir, eh, a comer y todo. Porque también es sano, como que salir de la rutina y aparte un poquito para, como que ahorrar y no gastar si no es necesario, ¿no?, como que mantener un equilibrio, em
Sí.
Ya por último, me gustaría preguntarte si ¿estarían como dispuestos a, no sé, em, sacrificar calidad o o algo así, o simplemente es nada más como que, buscar una forma de reorganizar todo el sus ingresos? O sí como que, de que chance y quieres gastar un poco menos para poder ahorrar un poco más de no sé, o o, ¿qué opinas?
Mm, creo que más que nada es encontrar un balance y un equilibrio bueno. Tampoco, por ejemplo, quiero limitar si si si si es el caso de que es una buena inversión, de que es una buena oferta, de que sé que son cosas que eventualmente compramos y y y al pedirlo en línea, puede ser que nos organicemos mejor o que esté un poquito más barato. Ya ves que luego hay como que circunstancias donde, por ejemplo, Amazon sí encuentras, incluso, cosas de despensa en donde sí te ayuda, o sea, no me aparto y creo que sí es importante estas alternativas. Creo que es más que nada eso, un equilibrio, o sea, un, eh, tener como que esa cabeza para decir: "A ver, esto sí lo vamos a usar, esto realmente no lo vamos a usar", o también que entre como en una categoría de: "Esto totalmente no no es, este, de primera necesidad, es totalmente un lujo, igual y no lo usamos tanto, pero me gustaría más como adorno", pues también se vale, pero pero como que un equilibrio, entonces, ya para la próxima nos ajustamos tantito o algo así. Y me es un poco difícil porque como que me convence, ¿sabes?, o sea, eh, es de que yo lo tengo muy claro y digo: "No, no, no. Ahorita vamos a ahorrar un poquito más", y así. Y, de repente: "Oye, mira esto, ¿no crees que es importante comprarlo ahora? Porque después ya no va a estar". Y yo: "Mm, creo que tienes razón". Entonces, ahí es donde donde incluso, hay veces que yo también digo: "Uf, estaría buenísimo, ¿eh?, esto yo no tengo". Por ejemplo, a mí me encantan los perfumes, entonces de que, eh, ella me dice: "¿No crees que es necesario que nada más tengas 2?". Y yo: "Mm, no creo". Entonces, es, este, este punto medio, en este discurso, y eso, que si le asignamos un presupuesto que no precisamente nos lo tengamos que gastar. Entonces, no sé si ese presupuesto asignado sea buena idea o sea más como un límite, o sea más como que ya nos estamos haciendo a la idea de que, eh, eventualmente vamos a gastar al mes y no sé, ¿tú cómo lo ves?
Okey. Okey. <chuckles> Okey. <chuckles> <chuckles> Okey. Eh, creo que creo que me parece, eh, que tengo un par de sugerencias que te van a servir mucho. Eh, creo que esto de establecer un presupuesto y como dividir, eh, el vi dividirlo en categorías me parece increíble, eh, me parece bien que, eh, o me parecería una buena idea que s ambos se sienten y que hagan como que quizá algún Excel, algún documento o incluso a lápiz y papel, a mano, de que: "A ver, ¿cuáles son los gastos fijos?". Eh, "¿cuánto ganamos los dos?", o sea, al mes juntamos tanto, o a la semana juntamos tanto dinero. Entonces, de aquí se va a dividir esto para esto, esto para lo otro y así. Entonces sí, establecer un, em, un presupuesto para quizá puedan dividir, de que: "A ver, si nos sobra esto, pues va mitad y mitad". Mitad se va para el ahorro y la otra mitad se va para pues, gastos, ¿no?, de que gustito, salidas a comer o no sé. Y, eh, también establecer claramente un límite, de decir: "Oye, pero pues hay que ser cuidadosos, no hay que gastar por gastar" y me parece que que tienen justamente la habilidad de buscar ofertas, comparar precios, usar cupones. Me mencionaste hace rato que luego como que, eh, pues es difícil en las temporadas de rebaja como Black Friday y así. Entonces, me parece que una forma como de motivar a que no se gaste por gastar es como de: "Ah, bueno, a ver, vamos a ir haciendo una lista como de qué es lo que quizá necesitamos, o nos gusta" y de ahí sacar como que: "A ver, esto sí lo necesitamos, esto es un lujo, esto chance sí, esto chance no". Y quizá puedan ir ahorrando como que ese presupuesto, eh, semanal o mensual, lo puedan ir ahorrando, justo esperando este tipo de temporadas en donde hay rebajas, para ocuparlas y y, pues, comprar más, ¿no? Entonces quizá, eh, pues eso los motive a ambos como de que: "Ah, vamos a ir ahorrando, pero justo cuando llegue Black Friday ya vamos a tener una cantidad más grande y, pues, vamos a poder gastárnoslas, ¿no?, quizás si que si queremos, ¿no?, o si lo vemos necesario". Y y pues sobre todo, como priorizar compras y y, pues, ver s qué tan urgente es, qué tan no urgente es y que se pongan reglas para que se ayuden mutuamente, tanto tú como que la frenes a ella de: "Oye", y como que la hagas reflexionar, ¿no?, de: "Oye, cre o sea, ¿sí lo necesitas? A ver, justifícame tu respuesta", ¿no?, quizá. Y ella contigo de que: "Oye, eh, creo que tampoco lo necesitamos tanto, creo que podemos esperar" y que justamente, eh, cada uno sea el freno de cada uno y y, pues, eso como que lo asyu los ayude a mantenerse firme a esos límites y a esas reglas que juntos establecieron. No sé qué te parezca.
Okey. Okey. Okey. Okey, okey. La verdad es que me parece asombroso. Me parecen muy valiosas todas tus observaciones. Creo que me entendiste muy muy bien y tus respuestas fueron muy empáticas, porque justo creo que no lo había pensado así, eh, como que aprovechar un poquito esta esta dinámica que tenemos de comprar en línea, pero solo por temporadas y con una lista de prioridades. Me parece excelente. Oye, te vendré a ve a contar cómo va la cosa, pero me ayudaste muchísimo.